Iya Kak, masalahnya gini Kak, aku inget banget nih yang momen berkesan apa ya. Nah waktu itu kita gitu ya. <chuckles> Jadi kita tuh ngomentarin gitu ya pakai mic gitu ya orang yang di depan. Jadi ghibahin lah gitu Kak.
Apa apa tuh? <chuckles> Mhm. Oh gibah. <chuckles>
Ghibahin orang yang di depan situ, gitu ya yang emang lagi nungguin gitu. Nah si orangnya itu mungkin merasa tersinggung ya Kak, gitu.
Mhm. <laughs> Betul betul.
Ya itu langsung kayak lihatin kayak mungkin ke kayak dia tuh berdiri, heeh, sambil lihatin kayak dari kaca, kan ada kacanya ya, kaca yang kecil itu. Dia itu kayak gini, ke kita ini. Nah kita kan kayak gitu dong. Karena kan dia udah gede gitu ya. Kaget dong, takut dong. Terus kayak diam gitu. Iya. Iya, langsung nge-freeze gitu loh, diem gitu. Tapi mungkin dia juga menegur mungkin, agak amin, takut apa gimana ya di tempat umum gitu ya. <chuckles> Akhirnya dia malah pergi, Kak. <laughs>
Kesal apa gimana? Heeh. Mhm, mhm. Mhm. Heeh, betul betul, <laughs> ya pasti dong. <laughs> Mmm. Betul betul. Oke, berarti me secara tidak langsung, si orang itu mendengar berarti obrolan kalian Kak, pasti, pasti langsung noleh soalnya <chuckles> oke, oke menarik banget sih cerita-cerita Kakak, tentang karaoke karaoke, nah terus Kak, mmm, pada saat eee, apa ingat momen-momen itu lagi, ada enggak sih Kak, suatu kayak kerinduan kayak akan momen-momen tadi ya? Terutama mungkin yang Kakak, masa kecil yang di desa atau juga pas perpindahan di kota, tadi?
Betul, Kak, betul. Iya, betul. Oke, sebenarnya yang diri saya itu cukup. Eee, waktu itu walaupun ya karena masih ada penyanyinya, tapi waktu itu ngasih kasih gaji sih gitu ya. Bahkan kayak kita tuh matahin ranting gitu ya, itu jadiin mic gitu, Kak. Jadi kayak kita memasarkan bener, beneran gitu.
Hmm. <laughs> Oke. Heeh. Aah, aduh aduh aduh, memorable banget berarti ya Kak. M
Ya iya, pakai mic gitu ya. Padahal kan itu ya enggak guna juga ya. <laughs> Si ranting itu, ranting pohon itu Kak. Iya sambil kayak joget-joget gitu ya, bawa radio ke sungai gitu, dan sambil berenang. Nah sambil dengerin radio. Wah itu tuh kayak momen yang enggak bisa diulang lagi sih Kak, waktu itu Kak. Iya.
Mhm. Mhm. Betul betul betul. Oke. Mhm. Betul betul betul. Enggak bisa diulang lagi ya mungkin, mmm, <tsk> ya memang kita kalau udah lewat ya kan Kak, suatu kenangan itu ya bisanya cuman dikenang doang ya Kak, kan kita enggak bisa lagi kembali dengan apa, waktu yang sama, latar yang sama juga ya, betul betul.
Iya betul, Kak. Dan, wah, aku sih rindu banget sih waktu yang di kampung itu ya, karena itu karaokean momen paling sampai sekarang gitu ya aku inget gitu ya walaupun aku kayak dimarahin tuh karaokeannya yang waktu kecil juga kayak tidur 3 kali terus juga Hamil Duluan lah, itu sih vulgar banget ya. <laughs>
<laughs> <laughs> <chuckles> Itu karena juga liriknya ini kali Kak, nadanya itu yang seru gitu kan, lirik enggak paham, tapi nadanya heboh, seru, makanya mungkin, mmm, dinyanyiin tuh sama jaman-jaman Kakak, gitu. <chuckles>
Iya, yang asik-asik aja Kak, gitu kan. Tapi, kalau s pas nini sih, pas di kota juga aku enggak kalah mungkin punya pengalaman berkesan lagi ya. <laughs>
Mhm. Betul betul.